Est-ce que tu peux, un peu, raconter un moment, heu, où tu as eu besoin un peu, heu, bah, de te retrouver parce que tu te sentais un peu perdu?
Heu, ouais, en vrai, ouais, il y a eu un moment comme ça, il y a quelques années, où, heu, en fait, j'étais heu dans un engrenage où je pensais qu'à une seule chose, tout le temps et heu, en fait, c'était pas du tout, heu, bénéfique pour moi et en fait, heu, le f le fait qu'il y ait quelque chose d'autre qui rentre dans ma vie, ça m'a aidé à à décentraliser un peu toute mon attention et du coup ça m'a aidé à me, heu, à me retrouver, à me recentrer un peu sur moi-même, en fait, dans l'idée.
Ah! Mmh. OK, donc, heu, à à ce moment là avant que avant avant que tu ailles, heu, mieux, si on peut dire comme ça, avant que tu sois un peu plus centré, hem, qu'est-ce qui se passait?
Ouais. Heu, alors, du coup, j'étais, hem, avec, heu, une ma ma co ma copine actuelle, qui est encore ma copine aujourd'hui et donc mon ma ma 1re relation amoureuse. Donc, mon mon 1er amour <chuckles> et heu, et en fait, hem, heu, du coup, j'avais 18 ans
Mmh mh. D'accord. Oui.
donc heu, j'avais jamais vraiment vécu l'amour avant et tout, et du coup, j'étais dans un engrenage où, heu, beh, il y avait beaucoup de choses, hem, t que des trucs nouveaux, en fait, dans ma tête
Mmh mh. Ouais.
et puis, en fait, pendant, heu, une dizaine de mois au moins, heu, c'est vrai qu'il y avait, donc, bah, du positif, parce que, bah, c'est là il y a, heu, comment dire? La passion, la folie, heu, de la jeunesse, de l'amour et cetera
Moui. C'est ça.
mais aussi plein de de nouveaux sentiments que je connaissais pas, comme heu et à l'époque, il y avait la jalousie, beaucoup
Ah!
heu, il y avait, heu en fait, je pensais tout le temps à elle, tu vois, dans l'idée <chuckles> genre, heu, genre, tout le temps et du coup, heu, si elle était pas avec moi et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y avait la jalousie du coup, c'est parce qu'il y avait beaucoup de t c'était que de l'inconnu et du coup j'avais juste peur que ça s'arrête. Enfin, tu sais, j'avais beaucoup trop de peur, en fait et c'était, beh, du coup, heu, avec du recul, maintenant que j'ai grandi et tout, bah, je sais que c'était malsain, tu vois?
Mmh mh. Ouais. D'accord. Oui.
Et heu, beh, écoute ouais ouais.
Et est-ce que ça, heu, avant, heu, avant cette relation est-ce que c'était déjà un petit peu, heu, heu, ce ce peut-être manque de confiance un petit peu ce est-ce que c'était déjà présent ce chez toi ou ça s'est vraiment développé quand, heu, tu as rencontré ta copine?
Ah j'ai jamais eu heu heu, beaucoup confiance en moi. Ça c'est sûr, mais après c'est vrai que du coup avant 18 ans donc on va dire au lycée et même les les mois qui précédaient, heu, heu, la la mi la mise en couple, je sais pas si on peut dire ça comme ça, la relation. Heu, <chuckles> bah, j'étais, hem, comment dire? J'étais à fond partout il y avait en fait j'en il y avait pas de il y avait pas de ralenti tu vois? J'étais tout le temps à fond partout, j'allais voir tout le monde, heu, enfin tu sais vraiment, heu
Oui. Mmh. <chuckles> Ah oui tu tu te posais jamais vraiment chez toi en fait. Tu étais toujours soit avec des amis soit en en sortie, en vadrouille heu
Même même si j'étais posé chez moi, j'étais toujours avec du coup en en contact, tu vois? Je partageais toujours tout, tous mes moments. Même des fois, j'étais juste posé sur l'ordinateur, tu vois? Concrètement et puis, bah, j'étais en en vocal avec des amis, puis après je sortais enfin et puis en fait il y avait toujours du mouvement, il y avait toujours, heu, en fait je me posais aucune question quoi je me laissais complètement vivre et je m je profitais de la vie, heu, bah, à pleines dents, ouais clairement
Ouais. Mmh. OK. D'accord.
et du coup après je me suis mis avec elle, donc, bah, pareil je profitais de la vie à pleines dents et et puis, hem et puis après du coup il y a il y a commencé à avoir des problèmes comme la jalousie. Heu, principalement ça qui était, heu en plus je me rendais compte que c'était pas normal et tout mais bon, heu, j'étais, heu, j'étais jeune et j'arrivais pas à contrôler le truc et puis il y avait, heu, toutes les peurs à droite à gauche. Le fait que je pensais que qu'à elle et cetera et donc au début je croyais que c'était bien, tu vois, tout de penser qu'à elle mais en fait, heu, non parce que du coup, bah, je m'oubliais un peu, heu, complètement même. J'ai toujours été de nature, heu, très, heu, rêveur tu vois? Et je me suis fait la réflexion pendant, heu, cette période-là que je rêvais plus en fait. Heu, je parle pas la nuit, hein, je parle vraiment de je fau je rêvais plus, j'avais plus de
Ah! Mmh. Ouais.
heu, de scénarios dans ma tête qui se passaient, enfin, tu vois ce genre de truc.
Ouais tu avais plus d'autres, heu, de d'en d'envie même tu avais plus d'autres envies que de la voir en fait.
Ouais, presque, c'est un peu ça, ouais.
Mmh.
Et en fait, heu, ce qui m'a grave aidé c'est d'avoir en fait, heu, une ambition. Heu, une envie tu vois? Autre que autre que ça. J'ai commencé à avoir envie de, heu, concrètement d'être riche en vrai j'ira on va dire on va dire ça comme ça. A avant c'était ça parce que, bah, du coup j'étais jeune, heu, j'avais jamais enfin bref. C'ét c'ét c'était plus ou moins l'envie d'être, heu, d'avoir beaucoup d'argent tu vois? Et du coup, bah, j'ai lancé des projets un peu pour ça
D'accord. OK, ou c'est une envie, heu Ouais. Mmh.
et j'ai mis énormément d'énergie et en fait depuis ce moment-là, beh, j'ai toujours en tête, heu, des choses. J'ai des projets à droite, à gauche. Heu, j'ai fini carrément, heu, pour voir l'évolution j'ai fini par partir du coup 3 mois et demi sans elle, heu, en en voyage, tu vois à l'autre bout du monde et donc, heu, il y a eu un je me il y a eu un détachement qui était nécessaire pour, heu, le bien-être. En vrai pour mon bien-être et même le bien-être du couple, hein, clairement parce que, bah, j'aurais pas pu tenir avec, heu, quelqu'un d'aussi, heu, je en vrai je avec du recul je sais pas si on peut dire toxique mais je pense que presque, hein, heu, donc ouais, heu
Ah oui. Mmh. Présent en tout cas quoi.
Ah présent ouais et heu <chuckles> et après le truc c'est que ça ça la ça lui convenait aussi parce que, bah, elle aussi elle avait 18 ans donc, heu, bah, on était tout les 2 très jeunes.
Oui voilà elle, heu, est est-ce qu'elle exprimait elle un un un un mauvais ressenti par rapport à ça à ce moment-là?
Oui bien sûr, bah, elle disait, heu, c'est trop et tout, mais de son côté était jalouse aussi donc, heu, tu vois on était tous les 2 dans un engrenage, heu, compulsif, heu, pas très pas très très sain sur le long terme quoi tu vois? Mais parce qu'on était jeunes et tout donc, heu, en vrai c'est, beh, c'est bien d'avoir, heu, d'avoir évolué. Mais du coup moi en tout cas je sais que ce qui m'a vraiment beaucoup aidé c'est- à ce moment-là- c'est d'avoir un un projet tu vois qui me prenne beaucoup de temps, qui me prenne de l'énergie. Alors pour le coup j'étais obnubilé donc je je pensais, heu, presque que que qu'à ça. Heu, parce que c'était la un petit peu le les débuts du projet donc j'étais, heu, à fond à fond à fond. J'ai passé des nuits blanches et tout et du coup, heu, ouais ça m'a trop aidé d'avoir un autre objectif dans la vie quoi.
Ah oui. Oui D'accord Mmh. Oui. Mmh. Ouais donc en fait, au au au début tu t'es un peu, heu, bah, perdu, heu, en elle, si on peut dire un un un peu ça comme ça. Tu te retrouvais même plus toi et tu te reconnaissais même plus, heu, si j'arrive bien à à synthétiser, hem, et et d'avoir ce nouveau projet, d'avoir à nouveau plein de choses en tête, heu, ça t'a permis un petit peu de te focaliser sur autre chose, heu, que sur elle et de q du coup trop lui demander d'attention et trop lui et et trop lui être, heu, lui être derrière.
Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, je <chuckles> trop focalisé sur elle, heu, <laughs> pour le coup, et hem, et ouais, c'est c'est vrai que
Mmh.
j'ai j'ai pas eu vraiment, heu, j'ai pas alors j'en avais parlé à des potes, tu vois? Parce que, ce qui est bien, c'est que j'avais du recul par contre, donc je savais que j'étais, heu heu
Ah oui, tu es arrivé quand même à avoir cette lucidité, heu, un petit peu sur le contexte, que ce qui est pas toujours facile, quand on a 18 ans, que c'est la 1re histoire d'amour, heu, qu'on sait pas un petit peu trop quels sont les codes, heu, c'est quand même plutôt impressionnant déjà!
Ouais. Mmh. Ouais, j'ai toujours eu, heu, une facilité à prendre du recul et avoir conscience des choses, heu, concrètement toujours u enfin, hem, surtout à l'heure actuelle, du coup, mais j'ai toujours conscience des choses qui sont vraiment importantes. C'est-à-dire, heu, genre un truc qui m'importe énormément, c'est ju bah simplement la santé de mes proches, tu vois? Heu, plus que, heu, le fait que, heu, untel ou untel a dit, heu, quelque chose sur quelqu'un, tu vois dans l'idée? Des sortes d'embrouilles qu'il peut y avoir quand tu es jeune, tu vois? Et qui m'ont toujours déplu, c'est pour ça que j'ai jamais eu vraiment de de grosse embrouille avec des amis ou quoi, à part une, tu vois? Je l'ai en tête, mais tu vois dans l'idée, heu
Mmh. D'accord. Oui. Mmh.
c'est pas, heu, c'est pas, heu
Oui, tu t'es toujours tenu à l'écart de ça, ça t'a jamais vraiment trop intéressé.
Ouais, c'est ça, toujours eu beau donc toujours eu pas mal de recul, et du coup, j'avais ce recul de me dire, heu que bah j'avais toujours été heureux jusque-là et que là, c'était un peu tellement la tête, en fait, que c'était malsain pour moi, sûrement pour le couple, enfin, c'était juste embêtant quoi, donc ouais, j'ai eu ce recul à ce moment-là et c'est pas parce que tu as le recul que tu trouves des solutions directes, hein, c'est des et tu vois quand j'ai pas quand j'ai concrètement quand j'ai commencé la le le projet
Mmh. Bien sûr.
j'avais pas du tout en-tête que ça allait m'aider. Pas du tout.
Ah oui, voilà, heu, comment comment tu es arrivé de, heu: «Je pense toute la journée à elle et ça me fait du mal de pas la voir et et je vais pas bien et et tout ça», à hem: «Tiens, j'ai un id j'ai une idée parce que j'ai envie de devenir riche et donc je vais la je vais la concrétiser»? Est-ce que, hem, bon, tu viens répondre à la question. Tu t'étais pas fixé ça comme objectif, mais est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Peut-être tes proches, non? Est-ce que quelqu'un t'a t'a soumis l'idée, ou comment ça s'est passé?
<chuckles> Ouais. Ts Mais même pas, en fait, c'est un peu tout c En fait j'étais en BTS, heu, commerce, avec un un ami, enfin, je me suis fait un pote là-bas, et tous les 2, on avait un peu, heu, envie de fuir le cadre, heu, du CDI, qui nous plaisait pas.
Mmh mh.
Et on s'en est rendu compte à ce moment-là, hein, c'était un truc, heu, en en alternance, du coup, donc on travaillait un peu et on voyait que c'était pas agréable du tout. Heu, moi j'avais un taf qui m'avait rendu un peu malheureux, en plus, enfin, malheureux, oui en vrai, un peu malheureux sur le moment. Bon, après, j'avais été un peu, heu, faible, hein, mais, heu, mais j'étais, voilà, j'étais pas très heureux du tout à ce moment-là et heu
Ouais. Bo c'est clair. Mm
et en fait, heu, en en voulant fuir un peu ça, on s'est dit on a voulu trouver des solutions. Donc au début, j'ai essayé de trouver des solutions en achetant des trucs, en essayant de les revendre un peu plus cher et tout. Bon, ça a pas trop marché. Puis, le projet, ça a été de faire, heu, du dropshipping. Donc en gros, c'est, ouais, tu achètes, heu, un produit, heu, pas cher dans un autre pays et puis, heu, tu le fais expédier plus cher que chez quelqu'un d'autre.
Mouais. OK.
Et heu, donc c'était ça, le projet, et du coup, il fallait que je crée des sites internet, que je fasse des des publicités, donc que je les monte, que je les tourne, que je les filme et que je les je les mette du coup su en dans en ligne et tout. Donc c'était c'était un truc tout nouveau, pour moi, de A à Z et c'était compliqué, quand même, de lancer tout ça.
Ouais. Ah oui! Oui, un vrai projet, un-un quelque chose de très prenant, heu, enfin, il y a il y a plein de codes à acquérir, il y a plein de il y a plein de choses à apprendre là.
Ouais, ouais. Ouais, que ce soit apprentissage, en termes de, ben, eh tout et la publicité, du coup, pour bien, faire en sorte que les gens ils ils voient un truc et qu'ils soient intéressés. Lancer la publicité sur un site aussi, heu, bah, il faut avoir, heu. Ben, c'est super compliqué, déjà, et et tu sais, pour, heu, pour avoir le droit de le faire, heu, légal et tout. Enfin, c'est c'est super dur, et même pour créer un site internet, tu vois? Eh! Heu, je en plus, je partais vraiment de rien, et du coup, d'avoir ce projet, qui me prenait énormément de temps mais, vraiment beaucoup, beaucoup, heu, et dans lequel j'avais de l'espoir, et tout, beh, ça m'a aidé à à penser à autre chose. Alors, pareil, j'ai du coup, j'ai je pensais beaucoup, enfin énormément à ça. Je sais pas si c'est négatif. Je pense pas, mais du coup, je pensais trop à ça, je pense, hein, un peu, quand même, dans l'idée et heu
Mmh. Bien sûr. Ouais. Ah oui, donc là tu étais passé dans le dans de de l'autre côté. Heu, tu pa tu pensais, du coup, à la base, beaucoup trop à ta copine et pas du tout à toi, et là, tu pensais beaucoup à ton projet et donc énormément à ce que tu voulais.
Ouais. Trop de travail. Oui, mais après, je pensais toujours à ma copine, à côté, aussi, donc mais je je voyais que c'était beaucoup plus sain pour moi parce qu'en fait, tout tout mon avenir, il se basait plus sur 1 personne, ce qui surtout à 18 ans, heu, enfin, bon, c'est c'est c'est pas possible de faire ça, même même, en vrai, même jamais, hein, il vaut il vaut mieux pas, mais
OK. Mmh. Oui.
mais, heu, à 18 ans, encore moins quoi, parce que c'est pas comme si j'avais un engagement, un enfant, heu, que j'étais marié, enfin
Mmh.
ce genre de choses, quoi. Surtout qu'en plus, à 18 ans, bah, tout peut changer, heu, très très vite. Et heu, donc ouais, le fait d'avoir un autre, heu, objectif, un autre point de vue de la vie, ça m'a aidé à souffler, tu vois, et du coup, c'était c'était trop, heu, trop agréable, tu vois, <chuckles> dans l'idée.
Bien sûr. Mmh. OK, donc là, heu, comment, mmh, comment un petit peu, toi, tu accueilles ça? Est-ce que déjà tu trouves que c'est une bonne chose et et ta copine aussi, comment est-ce que vous gérez un petit peu, heu, ce ce ce ce ce cette nouvelle étape?
Eh beh, alors, moi, du coup, sur le moment, je trouve que c'est une bonne chose. Heu, il y a eu un moment où ça allait pas trop avec et j'étais beaucoup moins effrayé que ça s'arrête. Heu, bon, j'avais pas envie.
Oui. Parce que tu avais quelque chose d'autre?
Voilà, j'avais auss j'avais genre s le monde n'allait pas s'arrêter de tourner parce que j'aurais toujours eu ce truc à côté. Donc déjà déjà, pour moi-même, c'était super rassurant. Elle, du coup, vu que j'y passais beaucoup beaucoup de temps, heu
Oui. Mmh.
elle était pas hyper contente.
Ouais.
Mais heu, mais heu, à terme, heu, enfin, en fait, tu te rends compte que c'est bien, quoi, et ça y est, heu, je lui avais dit <chuckles> avec, heu, avec, heu, mon super manque de délicatesse, que j'a j'avais arrêté de penser à elle de constamment et en fait, elle était là, en mode: «Mais c'est pas cool». <laughs> Et moi, j'étais là: «Mais si c'est bien, je te jure, c'est positif et tout». <laughs>
<chuckles> Ouais. <laughs> Mmh, c'était censé être un compliment. <laughs>
Oui, voilà, c'est censé être un truc positif pour le couple, mais du coup, elle a compris, et puis, heu heu, bon, après ça, on s je sais pas si ça aurait pu durer comme ça, des années, heu, parce que c'est c'était très très prenant et bon, c à part si j'aurais eu des ri des gros résultats mais heu, c'était pas le cas au début, forcément. Mais heu, mais du coup, heu, ouais, ça a duré. Alors, cette période-là, elle a duré 4 mois. Après, je suis parti sur un autre projet que que je préférais. Pareil, heu, t très prenant et tout, heu, que j'ai encore à l'heure d'aujourd'hui. Et heu, donc, ouais, heu, c'est c'était, heu, elle l'a elle l'a pris du pas du mauvais pied, mais, heu, avec un peu de peur, tu vois, parce que c'était le changement aussi. Heu, voilà, j'avais toujours été, heu, que sur elle enfin dans l'idée, hein, et heu, et donc ouais, on là, le fait qu'il y ait un autre biais, c'était, heu, un peu compliqué à gérer au début, le fait qu'il y ait un truc qui me prenne beaucoup de temps et que je me consacre plus à 100 % pour elle, quoi.
Mmh. Ouais. Oui. Bien sûr. Mmh. Est-ce que tu penses que, d'avoir lancé ce projet-là, heu, particulièrement, heu, ça t'a, quelque part, heu, sauvé, heu, un petit peu, de te perdre complètement en elle, voire même sauvé votre relation parce que peut-être qu'elle aurait fini par te dire: «Stop, j'en peux plus, heu, je tiens plus».
Ouais, je pense, hein, il y a moyen. Même moi, hein, peut-être que j'aurais dit: «Stop, j'en peux plus», hein. Ça aurait pu arriver, hein, parce que c'était vraiment, heu, pff lourd s à porter, heu, j'ai fait des gros efforts du coup sur la jalousie et heu heu, jusqu'au point où, bon, bah, là, carrément tu pars 3 mois et 1/2 donc, heu, il faut faire confiance et heu, donc, ouais, il y a une grosse évolution qui aurait, alors, peut-être je sais pas, heu, je peux pas savoir, je connais pas le
Mmh. Oui. Bien sûr. Oui, c'est dur de savoir, heu
voilà, je sais pas ce qu'il se serait passé, peut-être qu'il y aurait eu autre chose, peut-être qu'on serait plus ensemble, enfin bon, on sait pas, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que là, ça nous a amenés à évoluer, en bien du coup, hein. Donc, heu, ouais, ça a été, heu ça a été du positif. Après il faut qu'elle accepte encore, heu heu, voilà, que que j'ai des projets qui sont devenus une priorité pour moi, parce que c'est ce que je veux faire de ma vie carrément. Donc, heu, là, c'est encore, heu, autre chose mais c'est c'est vrai que c'est c'est po et bénéfique je pense sur le long terme.
Mmh. M ouais. Bien sûr. Oui et et en tout cas, votre relation en en en en connaîtra qu'un nouveau qu'un nouveau tournant.
Bah, en tout cas, elle en a connu, un nouveau tournant, ouais, pour le coup. Heu, je sais plus vraiment, heu, je sais quand même qu'on reste encore beaucoup ensemble, on était chez nos parents à l'époque, heu, et malgré ça, on était quand même beaucoup ensemble, heu, heu, elle le voyait pas forcément parce que je travaille quand même beaucoup, mais j'avais je faisais des concessions, des fois, enfin souvent, en vrai. Parce que, du coup, moi, je me serais écouté, je serais tout le temps en train de travailler pour m'améliorer mais bon, je pouvais pas non plus <chuckles> voilà, il y avait quand même, heu, bah, mon couple heu, qui était, heu.
Ouais. Mmh. Oui. Oui, donc bon. Oui. OK, c'était c'était vraiment une chose très importante.
Oui, oui, voilà.
Merci beaucoup pour, heu, tout ce partage, heu, autour de, bah, de ce projet professionnel, qui finalement, bah, t'a vraiment aidé à te retrouver toi, heu, en tant qu'homme et un petit peu à t'accomplir en dehors de la relation avec ta copine, la relation dans laquelle tu t'étais un petit peu perdu. Donc heu, merci beaucoup pour ce partage, heu, c'était super.
Ouais. Bah, ouais, merci beaucoup à toi aussi, mais c'est exactement ça, pour le coup, ouais. C'est un peu les ambitions qui ont sauvé le qui ont sauvé le couple et le et l'homme qu'il y a derrière. En tout cas, merci beaucoup pour heu, pour tout ça.